ใช่ค่ะ แล้วทางนั้นน่ะค่ะ มีเหตุการณ์ไหน? ที่แบบคิดว่า ไอ้เทคโนโลยี โทโน เทคโนโลยีเนี่ยช่วยทำให้คุณรู้สึกใกล้ชิดกับคนที่รักมากขึ้นไหมคะ?
คือมันเหมือนกับ <smacks lips> การติดต่อสื่อสารมันได้แบบรวดเร็วขึ้นเนาะ แล้วก็บางที อ่า ใน ในครอบครัวแบบเป็น พี่ น้องเรา อย่างเงี้ย แล้วบางทีเขาเหะ เราเห็นเขาผ่านแบบ แอปต่าง ๆ ที่เขาแบบโพสต์รูป อะไรอย่างเงี้ย เราแบบไม่ค่อยได้เจอแต่ว่าเราเห็นก็
อืม ค่ะ ค่ะ
ก็เห็นรูปเขา ก็เละ เห็นเหมือนกับความเป็นไป อะไรงี้ มันก็รู้สึก ดีนะ มันก็เหมือนรู้สึก เออ ก็ยังแบบได้เห็น เหมือนเราได้เจอ เขา อยู่ เออ ยังใกล้กันอยู่ อะไรงี้